ま、最近悩みがありまして、今自分、あの、大学院でその、学生として研究をやってるんですけど、その、研究生活の中で、その、ルーティンみたいなのが、な、特に決まってなくて。で、それでなんか結構行き当たりばったり的な感じで、その、作業こなしたりするんで、な、たまにその、作業の優先順位とか、なんかこれやりたい、あれやりたいみたいな感じで、色々なんか頭がパンクしちゃって、結局なんか集中できずに、なんか時間無駄にしちゃうみたいなことが、なんかよくあるなって感じてるんですよね、最近。
はい。 うん。 素晴らしい、はい。うん。 うーん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 へえ、なるほど。まずなんか大学院で研究されてるっていうのは素晴らしいです。でもいろんなやることがあるからね、なかなかこう、何をどういう風にやろうって時間を区切って決めるのが難しいんでしょうね、おっしゃる通り。
うん。 そうですね。なんか、ま、特になんか自分のやってる内容っていうのが、あの、結構そのパソコンと紙とペンさえあれば、できちゃうような研究で、ま、数学を主にやってるんですけど。だから良くないのが、その、家でもできちゃうっていうのがあって、ま、本当だったら、その、皆さんその、オフィス、ま、大学に行って、なん作業して、家帰って、それで、家は何もしないというか、まあ自分の時間に当てるみたいなのが一番いいとは思うんですけど。なんかそういうのもなんか僕、ま、最近ちょっとね、改善してきてるかなと思うんですけど、昔はほん昔はもうほんとにもっとひどくの、なんかもう、いなんか、しゅ休日がどこみたいな感じになってたりもして。なん、ほんとになんか、そうなんすよね。ルーティンみたいのが全くなくて。
うん。 うん。 うん。 なるほど、はい。 うん。 うーん。 うん。うん。 うーん。 ううん。 うん。 なるほど。うん。 ちなみにこう、研究されてる時って、他の研究者の方と話したりはなく、もう、うご自身一人でこう黙々とできるような内容だったりするんですか？
うん。 ああ、でも、すやろうと思えばやろうやろうと思えば、なんか、もう、1人で黙々とできたりするんですよね。まあ、その、指導教官先生とミーティングとかは、定期的にしないといけないんですけど、もう、ほんとに自分がその気になれば、もう、先生と話す以外、ももう、1人でずっと孤独に作業しようと思ったらできるんですけど。なんか、それをすると、なんそれすると、なんかなんか、結構良くないなってことに気付いて、最近はオフィスに行く時は、なんか、同僚の人と話す時間は頑張って設けるようにはしてますね。
うん。 あ、そっか。うん。 うん。 うーん。 うーん。 うん。 なるほど、自分でじゃうん、うん。 うーん。 なるほど。自分で基本的に自由に時間を作れるってなると、そういう風に感じてしまうことが多いと思うんですけれども。例えば、特にどんな時に、なんかルーチンがなくて、時間を無駄にしてるなって、特にどこで強く感じるんですか？具体的な場面ってありますか？
うん。 そうですね。なんか、例えば家で作業してる時が、特にそうかなと思うんですけど。ま、たまに、あの、毎日オフィスに行くわけじゃなくて、その、家で作業する日もあるんですよね。その、おホームオフィス的な感じで。もう、その日が、なんか、特に良くないなと思ってて。まあ、朝起きるじゃないですか。で、朝起きたら真っ先にデスクに向かって、なんなんとなく作業を始めて、で、昼ご飯の時間とかも特に決めないんすよ。昼ご飯も、なんか、お腹がどうしても空いて我慢できなくなったら、ちょっと自分で軽く、なんか料理して食べてみたいな。
うーん。 はい。 うーん。 うん。 はい。 うん。 ああ。うん。 ああ。うんうんうん。
で、終わる時間も、ま、ほふだオフィスにいる時だったら、ま、だいたい6時ぐらいになったら、もう帰ろうかなみたいな感じで作業をやめれるんですけど、家にいるとそういう感じにもならないんで、ま、だらだらと続けちゃう。で、晩飯の時間、晩飯作らないとな、みたいな感じで、嫌々やめるみたいな。もう、こんな感じで、なんか、ちょっと、こういう時が、なんか、ダラダラして、なんか、効率良くないんじゃないかなって思ったりするんすするんですよね。
うーん。 うーん。 うーん。 なるほど。うんうん。 うーん。 なるほど。で、1日終わった時に、なんか、ちょっとルーチンがなくて、時間が効率に使えなかったなっていう風に振り返ることが多いっていうことなんですね。
そうですね。なんか、家にいるとスイッチが入んないな、みたいな感じになっちゃうんすよね。
うーん。 うーん。その、家でやる時に、ご自身的に、こう、じゅ優先順位を決めて、何時から何時まではこれをして、何時から何時はランチの時間にして、みたいな感じでやったことってありますか？
ああ、ないかもしんないですね。なんかそういうの、なんかじなんか得意じゃないんすよね。なん、得意じゃないというか。うん、なんか、やろうとしてないだけかもしんないすけど。ま、確かに今まで、あんまそういうのは、意識的にやったことはないかもしんないすね。
うーん。 うんうん。 あ、そうなんですね。ちなみにこう、学校で大学院でお仕事される時に関しては、そんな感じで時間は決めてるんですか？もしくはその、指導教員の方とちょっとミーティングしたりっていう時間もあると思うので。そういった意味では、ある程度のスケジュールが決まったりはするのかなと思うんですけれども。その辺の違いは、え、おっきいですかね？やっぱりその時間で区切って、仕事ができることによってルーチン化されてるっていうのと、家でね、結構ご自身が自由に仕事ができて、あのランチも、お腹が空いた時に、ちょっと食べようかなみたいな感じのと学校で働くのでは、時間で区切ると、少しはルーチン化されてるような感じはします？その時間を無駄にしてないみたいな感じはされますかね？
はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 そうですね。そうですね。なんか、今年に入ってから思ったのが、ま、結構オフィスに行く回数をちょっと増やしたんすよ。ま、オフィスと家が遠いく遠いんで、ま、結構大変なんすけど。<chuckles> 大変なんすけど、やっぱオフィス行く日はまず、そのランチの時間帯に、その、同僚とあと先生と一緒にのランチをするっていうのがあって。ま、大体時間が決まってるんですよ。もうじゅうにじぐらいって。
うん。 うんうん。 ああ。 うんうん。 うん。 うん。 うん。 うんうんうん。
で、そのあとに、ランチ終わったらその、同僚とコーヒーブレイクみたいな感じで、コーヒー片手にちょっと雑談して、で、大体1時ぐらいなったら、みんな研究に戻ってみたいな感じで、まあ、で、あとまあ、大体そうですね、その、6時ぐらいなったら、もうオフィス出てみたいな、だ感じで、なんとなくそういうルーティンというか、なんかその、制約みたいのができるんで、なんかそういう意味では結構、なんか集中しやすいのかなみたいな
うん。 うーん。 あ、なるほど。うーん。 うんうんうん。 スケジュールが決まってくるみたいうん。うん。 なるほど。ただ、とうん。
思ったりするんすよ。だから結構大きいですよね、違いは。
なるなるほど。家で、その、ま、かいあの、会社じゃないですね、ごめんなさい。オフィスに行くときに、ま、少し時間がかかるけど、行くのは自由なんですね。別に行ってもいいんですね、毎日。
ま、そうですよね、なんか結構人によって違ってて、まあ毎日来る人もいれば、まあ週に1回ぐらいしか来ない人もいたりとか、だから結構自由っちゃ自由なんですけど、僕はオフィスに行った方がいいのかなっていうか、オフィスに行った方がいいなって思ってます、僕の場合は。
うん。 うん。 うんうんうん。 うん。 うん。 なるほど。それならぜひオフィスでのしあの、時間を増やしてもいいのかもしれないですよね。もしくはオフィスでのその、日程通りにお家でもやってみる。例えばなんですけども、あの、Zoom とかであの、同じ研究者の方とちょっと、進捗情報する時間を入れてみるとかって、そういうのできるんですか？
うん。 ああ、できないことはないかもしんないすね。ま、ただ先生は少なくとも、その、オンラインミーティング嫌いな人なんで、その、先生とオンラインミーティングってのはできなくて、まあ、同僚の人となんかできる、まあ、できたらいいなとは確かに思いますね。ただ今の段階だと、できそうな人がいないっていうのはあります、正直。
うん。 うん。 うん。 あ、なるほど。そうするとやっぱり、オフィスに行ってやった方がいいかなっていう感じですよね。
そうですね、なんかスイッチ入れるタイミングが欲しいなみたいな、なんか、オフィスへ行く時って外ゆまあ、当たり前ですけど、外行くじゃないですか。なのでその、着替えとか色々身支度するじゃないですか。だ、そういう時になんかちょっと一つスイッチ入ってる感じがして、ただ、まあ、家においる時だと、もうずっとパジャマで、ダダラッと、なんか髪の毛もボサボサで、顔も洗わずみたいな、もうほんとにそんな感じなので、なんかそういうのも、な、やった方がいいんだろうなとは思いつつ、うーん、めんどくさいみたいなっちゃうんすよね。うん。
うーん。 うん、うん。 はい。 うん。 そうですよね。 うん。うん。 うんうん。 <laughs> うん。 うん。 うーん、いえ どうしてもそうなりますよね。いちにちだけ、ちょっとそのオフィスに行く体で、家で動いてみるっていうのはどうですか？は、ある程度、なんていうんですかね、ちょっと、あの、自分がどういうふうになるのか、家で同じようなあの、時間をね、有効に使えるようになるのかっていうのを、ちょっと仮説を立ててやってみるっていうのも楽しそうですよね。
うん。 ああ、確かにもう、かわうん、うんうん、もう顔洗ったり、そん髪セットしたり、着替えるとこまでやった方がいいですかね。
朝 じ着替えて、はい。 はい。 そうです。 そうです。着替えて、で、家で自宅で、あの、仕事を開始して、だいたい皆さんでランチ休憩入る時間に、ランチ休憩取るなり、ちょっと外に散歩がてら歩いたりとかして、気分転換して、また帰ってきて仕事するみたいな感じで、あの、もしやったことなないっていうことでしたら、一回ちょっとやってみるのもいいのかなって思ったんですけれども。
うん。 うん。 いや、確かにそうですね。なんかずっと面倒くさくてやってなかったところもあるんで、まあ、ちょうどあしたね、あの、ホームオフィスにしようって決めてる日なんで、ちょっとあした、早速やってみようかなと。起きる時間もそうですね、まあ頑張って、なんか寝過ぎないように、<chuckles> おみおホームオフィスの日は結構なんか、そこら辺もなんか、起きる時間もちょっと遅くなりがちなんすよね。
うーん。 うんうん。 うん。 うんうん。 うん、ギリギリまでね。 うん、なりがちですよね。あと、あれどうですか、紙にま、紙でもなんにでもいいんですけれども、午前中の予定をもうご自身で決めて書いてお何時から何時はこれをするみたいな感じでこうチェックを入れてく感じで、やってみるのはどうでしょうか。もう事前に予定を決めておいて、午後はランチの後はこれをして、午後はこういう感じで6時に終わるみたいな感じで。ご自身のスケジュール優先順位とかを考えながら、やな考えながらやらなきゃいけないことをちょっとあの、リストアップしてみてやってみるっていうのはどうですかね。
うーん。 うん。 うん。 なるほど。 うん。 なるほど、なんかそれはあれですか、ん、時間とか決めた方がいいのか、トゥードゥーリスト的な感じだけでも、いい良さそうですかね。うーん、どうすうん。
はい。 うん。 そうですね、トゥードゥーリストでもいいと思いますし、なかなかルーチンができないっていうことでしたら、じゃ、何時から何時まではこれをする時間みたいな感じで決めて動いてみるのもいいかもしれないのかなってちょっと思いました。
ああ、ま、確かにそうですね。ま、ルルーティンを決めたいんだったら、そうですね。うん。
うん、で、なんうん。 そうですね。あとその1日の流れの中で、自分がどういった作業に一番時間を使ってるのかなっていうのも見えてくると思うんですよ。そういって、な何を何時間やる日とかって決めたり、時間を決めると、あ、この時間にこうできなかったんだとかって、自分の、こう、仕事のパターンがもしかしたら見えてくるかもしれないので、ここに、こっと自分はあんまり時間をあの、掛け過ぎないようにしようとか
うーん。 うん。なるほど。はいはいはい。
分かるかもしれないので、うん、なんか、時間とか、こう、見ながらやってみるといいかもしれないですね。
ああ、なるほど。だから、あれですか？その、ま、その、大体まず紙に、その、この時間はこれしようみたいな決めて、それで、ま、実際にやってみて、なんかだから自分の作業なんか、作業これぐらいの時間やってるみたいなのも、なんか、メモった方がいいっていう感じですか？
うん。 うん。 うん。 はい。そうですね、見える化してみた方が、あ、自分はこの作業に結構時間掛け過ぎてるな、とか、なんか、こう、もしかしたら何に一番時間を割いてるかとか、時間を、ま、いあの、い言い方変えたら、無駄にしてるところっていうのが見えてくるかもしれないので。それが分かると、この作業の時は自分はそういう傾向があるんだな、とかっていうのが、分かると、なんかね、あの、行動も変わるのかなってちょっと思ったんですけれども。
うん。 うん。 ああ、なるほど、行動の見える化とかあまり意識しなかったんで、まあ、ちょっと明日からね、早速やってみようかなと思いますね。いや、色々と、なんか、話聞いてくださって、ありがとうございました。
ぜひぜひ。 とんでもないです。こちらこそ色々お話聞かせていただきまして、ありがとうございました。頑張ってください。
ありがとうございます。